ไปฟังคอนเสิร์ตเนาะ ไปฟังเพลงสด ใช่ ใช่ค่ะ อืม เหมือนกันเลยค่ะ
เลิกคอนเสิร์ตสด ใช่ครับ ซึ่ง มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกัน เพราะว่าเรา เราอยู่ในนั้นเราก็เหนื่อยแล้วเนาะ ออกมาเสร็จเราก็ ก็เหนื่อยหนักกว่าเดิมอีก
ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนกัน เพราะบางครั้งเหมือนรถติดบ้าง รถไฟฟ้าเต็มบ้าง หรือว่าแบบ ปัญหาเนาะ ในกรุงเทพก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ก็คิดว่าแบบอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียของการฟังเพลงในคอนเสิร์ตแล้วกันค่ะ วันนี้ก็คือแบบขอบคุณมากนะคะคุณหมวก ที่แบบได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันเนาะ ซึ่งเรา 2 คนก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะ แบบฝั่งคุณหมวกก็จะเป็น ชอบการฟะ อ่า มีประสบการณ์การฟังคอนเสิร์ตในที่โล่งเยอะ ได้เลยค่ะ แบบ ค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดี
ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ ขอบคุณเช่นกันครับ ครับ <chuckles> ใช่ครับ ๆ ครับ ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกัน ครับผม ครับ ขอบคุณครับ